Oh, iya, kayaknya aku pernah dengar sih, kayak Iya iya, betul betul, mhm mhm mhm.
Mhm, yang, "Sinaran." <humming> Gitu loh, Kak. B nah, ya udah, karena dia orang Malaysia juga kan, jadi dia paham dan dia ngerti kan lagu itu lagu orang Malaysia soalnya kan.
Ah iya. Mmm, betul betul. Oh, terus, Kak, eee, Kakak sering bawainnya tuh lagunya apa ya, Kak? Kayak misalkan dangdut kah, atau apa gitu, Kak, s yang paling sering dibawain?
<chuckles> Nah mhm. Mmm. Kalau di sana itu ya, Kak, karena kan kita aku tuh kerjanya kan di kantor, ya, apa ya, kantor asing lah ibaratnya kan. Pokoknya kantornya tuh bener-bener isinya bukan orang Indo semua, tapi yang bos aku tuh juga orang Indo kan. Jadi vokal group kita tuh 8 orang ini banyakan orang Indo.
Iya, mhm. Mhm mhm. Oh, ya ya, mhm.
Nah, tapi kalau kita tampil itu, orangnya tuh banyak kan, Kak, bukan dari Indo doang, dari Malaysia ada, dari Singapore, India, Cina, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan berbagai negara. Nah, kalau kita mau nyanyiin lagu dangdut, takutnya mereka enggak paham. Jadi kita pasti nyanyi lagu lagu-lagu barat, Kak, lagu-lagu yang mereka pernah denger atau enggak paling mereka tahu lah lagunya, jadi biar pas kita tampil tuh mereka bisa, apa ya, bisa ikut, bisa paham, bisa menikmati, gitu loh, Kak. Tapi kalau misalnya kita acara itu lagi acara sesama orang Indonesia, ya kita nyanyi lagu-lagu Indonesia, kayak waktu itu pernah nyanyi lagu Sherina yang, eee, "Lihat lebih dekat," gitu-gitu.
Mmm, dari berbagai negara ya? Hmm, mhm mhm. <chuckles> Iya juga, bener. Paham, lebih menikmati ya? Hmm, mhm mhm. Mhm. Oh, iya iya iya iya. Berat mhm. <laughs> Tapi ada kepikiran enggak kamu nyanyiin lagu dangdutnya Indonesia di sana gitu, <chuckles> pada saat itu?
Mhm, tapi kebanyakan lagu pop sih, Kak, kita belum pernah nyanyi dangdut. Sempet sempet sempet kepikiran sih, Kak, cuman kayak belum ada ketemu momennya gitu loh.
Mmm, iya iya iya. Kalau lagu metal? <chuckles>
<chuckles> Lagu metal kita kayaknya enggak ada yang tau deh, Kak, sama lagu metal, kita tuh taunya lagu-lagu apa ya, lagu-lagu 80-an, lagu-lagu pop diva, pop, apalagi ya, kayak lagu Queen, lagu-lagu ya agak-agak nge-jazz dikit, gitu loh.
Mmm.

Nah, tanggapan dari kedua orang itu apa tuh, Kak? Ada nggak kayak mereka kayak, ih, ngerasa bahagia, seneng atau apa tuh, Kak?
Pas aku kan aku kalau misalnya lagi tampil gitu pasti aku liatin kan orang-orang yang nonton apalagi orang-orang penting gini kan, pasti aku liat yang pertama ekspresinya sih, dia seneng gak ya ketika ngeliat kita nyanyi dia ekspresinya gimana gitu ya, dan ternyata, eee, dia enjoy, Kak, enjoy banget dia ketika ngeliat kita tampil dua dua orang itu sampai kita di ini, kita di-posting di story-nya dia ampe.
Iya, mhm. Iya. Mhm. Mmm.